Brava. Ma che glieli sì, sì, ma che glieli danno a fare, non l'ho capito, boh.
Vivono gratis, quindi Cioè, io 'sta cosa non ma purtroppo, eh, queste dovevano cambiare le leggi, le dovevano cambiare, dovevano ridurre, però qua u t come si dice, parlano, parlano ma poi a fatti
Mh-mh. No, ma guarda, mhmm, io non ho votato quest'ultimo governo, però da quello che stanno mettendo in atto, veramente, c'è solo da rabbrividire, perché, mhmm, tra vari disegni di legge sulla caccia, tra il discorso della guerra, tra adesso 'sta scema ha tagliato pure i fondi per, ehm, le le le prevenz le lotte, insomma, le prevenzioni tumorali delle donne al seno. Quindi, mhmm, non ne nutro tante buone aspettative, ecco. Quindi
Ah-ah. No. Sì. Sì. No, ma, infatti ma banalmente, anche il fatto che aveva detto sui beni di prima necessità, che per noi sono gli assorbenti.
<clears throat> Mh-mh. A non mollo sì, vabbè! Non mollo tutto solamente perché in questo momento non ho un gruzzoletto, perché dovremmo avere quello per spostarci, però mh-mh.
Eh, quello è. Sì, sì per scappare, per fuggire. Però, il problema è riuscire pure a farselo. <chuckles>
Eh, infatti, capisci, quindi siamo sem è un cane che si morde la coda praticamente, quindi, boh! Speriamo, speriamo bene dai! Ehm, intanto si va avanti per come possiamo, facendo sempre salti mortali! Questo siamo bravi. <exhales> Va bene, allora ciao!
Sì. Esatto, esatto. Mah, speriamo bene! Sì, sì, teniamo duro! <chuckles> Ciao!